Да, ну тут видишь, какая особенность. То есть, если вот, м, журналист, там, корреспондент берёт интервью прямо на улице или на ходу где-то, то что у него в руках? У него в руках диктофон, да? Щас это обычные телефоны навороченные, а а раньше это были диктофоны, а то ещё и микрофон. И он обязательно должен поднести его как можно ближе к лицу говорящего. И это уже нарушает личное, как сказать, пространство.
Мгм. Ну да, м. Мгм. Ну так да, такое желание, мне кажется, отклониться, э, <chuckles> с чисто инстинктивно. Тебе что-то суют, ты отклоняешься, ага.
Да, у многих это срабатывает, но ведь нельзя, тогда качество звука будет низкое. Ну и поэтому
Мгм. Мгм, мгм.
в некоторых, э, если человек очень, м, чуток к этому и плохо переносит, такую, так сказать, близость, э, постороннего предмета, постороннего человека к своему лицу, то можно дать ему в руки микрофон. Но это плохая идея обычно. Качество звука получается низким.
Мгм. А, ну, э, может, наверно, шевелить там её бы, да, а. Ага, слушай, а тогда какие ты вот, э, использовал или вот ваша команда, а, практические приёмы, может какие-то, чтобы как-то вот эта дистанция сократилась?
Ну и поэтому лучше держать самому. Ну, как так сказать, э, в в в ты говоришь человеку: вы не против, м, я запишу наш разговор. Если, э, и там диктофон и или ми микрофон положить некуда. Ну стола нет, то есть не в офисе происходит, его надо держать в руках. Ну, а как ещё?
Мгм, мгм. Мгм.
М вы не против, я вам так сказать подержу его здесь. Нет, вот здесь н хорошо, нормально. И вы не отодвигаетесь, пожалуйста, что, а, звук у нас будет низким. Вот так. Ну, и дальше начинаешь разговор, против отвлекая его от этого пр
Мгм. А не знаю, может быть, какая-то, м Ага. Ага. Мгм. А может, я не знаю, м, предварительная какая-то беседа не под диктофон, а вот, э, до этого, если провести, э. Ну, не знаю, если такая возможность вообще есть, э, каждый ли раз она есть. Как-то предварительно чуть-чуть парой слов перекинуться, чтоб как-то, э, лед растопить, условно.